मुझे कुछ समय से ऐसा कुछ जैसे मतलब जो मेरी अ, समस्या ये है कि मैं बहुत सारे लोगों के साथ बीच में बैठता हूँ तो उनके अंदर जो मैं मैंने अपनी जो कहते हैं ना वो ट्रस्ट है बिल्कुल वो तोड़ दिया है किसी वजह से। मैं चाहता हूँ कि बिल्कुल मैं वापस उनके साथ जुड़ जाऊँ या मेरा जो ट्रस्ट टूटा हुआ है, तो उसको मैं वापस खड़ा कैसे करूँ मैं कैसे उसको लोगों में वापस लाऊँ? क्योंकि मेरे साथ एक घटना घटी है, मैं अपने परिवार की भी बात करता हूँ और दोस्तों के बारे में बात आपको बता देता हूँ, कि कैसे क्या सब कुछ हो गया। पहले मैं एक दोस्त के साथ मैंने बिज़नेस में काम करना शुरू कर दिया तो वहाँ पे मैंने एक गलती कर दी कि उसके जो उसने जो मुझे मेरे ऊपर जो कार्यालम कार्य बोला करने के लिए, उन्होंने बोला था कि, "आप ये कार्य करके रखो तो तब तो ये जो है उससे क्या हमारा काम जो है, बिल्कुल अच्छा हो जाएगा।" तो कहीं न कहीं ना मैंने उसमें लापरवाही कर दी तो वो काम बहुत ज़्यादा बिगड़ गया जिसकी वजह से हम दोनों के मतलब उसमें नुकसान हो गया। तो ऐसे में मेरे दोस्त ने जो बिल्कुल अ, मेरे साथ बात करना छोड़ दिया तो कहीं न कहीं वो जो ट्रस्ट था बिल्कुल जो अ, जो हमारा अ, एक-दूसरे के साथ बिल्कुल ना तालमेल था, वो कहीं न कहीं टूट गया। तो वो चीज़ को मैं वापस लाने के लिए मैंने बहुत कोशिशें बहुत प्रयास किया मैंने मगर नहीं हो पा रहा है मेरे से और मैं चाहता हूँ कि ऐसे ही देखो मेरी बहुत सारी जैसे अपने परिवार के साथ मेरे पिताजी ने भी मेरे साथ अ, मेरे अ, मैंने उनके साथ भी बात करना शुरू कर दिया था। कि पहले किसी चीज़ के बारे में उनके साथ भी तू-तू मैं-मैं हो गई तो और मैं अ, चाहता हूँ कि उनके बीच में भी जो मेरा है ट्रस्ट वापस आ जाए तो मैं कोशिश कर रहा हूँ लेकिन नहीं आ पा रहा। अगर आप मुझे कोई सुझाव ऐसा दे देंगे, जिससे मैं जिल बिल्कुल अपनी ब दोस्त जिसके जिसके बारे में मैंने अभी बोला जिसके साथ मेरा एक व्यवसाय चल रहा है, उस व्यवसाय में हमारा जो है बिल्कुल एक घाटा लग गया मेरी गलती की वजह से और जो है ट्रस्ट बिल्कुल टूट ही गया। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे कोई ऐसा सुझाव दें जि कि मैं उससे बाहर निकल के आ जाऊँ। जी।
जी, जी, बिल्कुल, मैं समझ पा रहा हूँ और ये बहुत अच्छी बात है कि आपको आपकी ग़लती का एहसास है, और आप उसे सुधारना भी चाहते हैं, और दोबारा भरोसा बनाना चाहते हैं। अ, लेकिन मैं, इससे पहले कि आपको कोई सुझाव दूँ, मैं जानना चाहूँगा कि चूँकि आपको आपकी ग़लती का एहसास है, तो क्या आपने इस बारे में उनसे माफ़ी माँगी या उनसे कोई बात की? अपनी भावनाओं को साझा करने के लिए? थोड़ा इस बारे में बताएँ?
जी। देखो, मैं आपको ये साफ़-साफ़ ही बताना चाहता हूँ, कि देखो मेरा जो उनके ऊपर जो भरोसे की बात आपने बोली कि भरोसा टूट गया। मैं शर्मा रहा हूँ कि मैं उनके उनके पास कैसे जाऊँ? मैं माफ़ी की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मैं उनके साथ इस बारे में बात करूँगा, तो कहीं न कहीं वो बिल्कुल मुझे अगर नकार देंगे, तो इस बात का तो मैं मतलब क्या मेरे पास कोई हथियार नहीं रहेगा, जिसको मैं फिर इस्तेमाल करूँगा। मैं चाहता हूँ कि चीज़ें मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उनके इर्द-गिर्द रोत रहता हूँ। उनको मतलब ऐसे कुछ काम करने की कोशिश करता हूँ। अब जैसे, मैं ठीक करने की हर जो जो मेरा अ अ, ये जो व्यवसाय है, उसमें जैसे उन्होंने मुझे कार्य दिया था करने के लिए, वो मैं वापस कोशिश कर रहा हूँ ठीक करने की, लेकिन उससे भी मेरा काम बनता नहीं है। मेरा जो मित्र है बिल्कुल उसका जो है, भरोसा इस कदर टूटा है कि वो मुझे अब समझता नहीं है। बिल्कुल मतलब कोशिश करता हूँ कि मैं माफ़ी माँगूँ। मतलब माफ़ी माँगने का तरीक़ा मुझे आता नहीं। मैं कैसे माफ़ी माँगूँ, वो समझ नहीं आता मैं चाहता हूँ, लेकिन मैं जो मेरा जो भरोसा टूटा है मेरे म मित्र के साथ मेरे अ अ, मतलब मैं ऐसे क्या करूँ कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान लग रहा हूँ कि कहीं मेरी जो मेरी मेरे मित्र के साथ ऐसी अ, मतलब खटास ना बन जाए, बिल्कुल हमारी दोस्ती में कोई ऐसी दरार ना पड़ जाए, जो बिल्कुल अ, आने वाले समय में हमारे लिए बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाए। तो मैं चाहता हूँ कि मैं आप मेरी कुछ ऐसी मदद कर दो, या कुछ ऐसा सुझाव बता दो, कि जिससे मैं अपने मित्र के साथ मित्र मित्रता बिल्कुल बनाए रखूँ और जो व्यवसाय में कुछ ग़लती होगी मैं उसके बारे में उनसे माफ़ी भी माँगूँ जी।
जी। जी। अ, जी। जी जी, मैं समझ पा रहा हूँ। और वाक़ई आप बिल्कुल तनाव ना लें। मैं समझ सकता हूँ कि आप, आप कितने ग्लानि से गुज़र रहे हैं और आप अपनी बात नहीं कह पा रहे। ज़रूर इस बारे में विस्तार से बात करेंगे। लेकिन अ, जैसा आपने कहा कि आपके मित्र का जो व्यवहार है आपके प्रति जो उस अ, प उस विशेष घटना के बाद कहीं न कहीं बदल गया और वो आप पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। तो आपको किस तरह के परिवर्तन उनके व्यवहार में नज़र आ रहे हैं आपके प्रति? इस बारे में थोड़ा खुलकर बताएँ।
जी। बिल्कुल, मैं आपको अच्छी तरीक़े से बताऊँगा। देखो जब मैं कार्यालय पे चला जाता हूँ जहाँ पे हमारा व्यवसाय है, उसका जो दफ़्तर है वहाँ पे चला जाता हूँ, जब भी वो वहाँ पे होता है मैं जब आता हूँ तो वो उठ के निकल जाता है। मुझे इससे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। मेरे दिल को ठेस लगती है कि मैंने ऐसा क्या किया मैंने इतनी गलती गलती हो गई मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जिसमें चल के ना जिसमें हम दोनों का बड़ा नुक़सान भी हो गया। तो मगर ऐसा भी नहीं है कि मैंने जानबूझ बेजून जानबूझ के कुछ किया। तो गलती इंसान से ही होती है। अब जब वो मैं अपने ऑफ़िस में आता हूँ जब वो यूँ ही वो बैठा होता है, मुझे देख के वो बिल्कुल निकल जाते हैं वहाँ से, पहली ये बात। दूसरी मेरी कभी-कभी मतलब, मतलब ऐसा लगता है मैं बात करने की कोशिश करता हूँ तो कहीं न कहीं वो वहाँ से भाग जाते हैं तो मुझे मतलब वो भी बुरा लगता है। मैं उनको यहाँ से कुछ करने के लिए बोलता हूँ जो भी कुछ देखो अभी तो देखो हमारी जो है मित्रता बनी हुई है। मैं जब भी कोई ऐसा कुछ अब कार्य करना होता है मैं उनको व्हाट्सएप पे मैसेज करता हूँ कि मुझे बोलो इसको आगे क्या करना है, कैसे क्या करना है? क्योंकि मुझे चीज़ों का कहाँ कहीं-कहीं बिल्कुल समझ नहीं आता है तो फिर मुझे उनके साथ उसके बारे में वार्तालाप करना पड़ता है कि मैं कैसे करूँ, क्या नहीं करूँ। तो वो बिल्कुल मेरे साथ अभी मान के चलो वो मेरे साथ बात ही नहीं करते। इस कदर वो मुझसे बिल्कुल ना नाराज़ हो गए हैं। बिल्कुल वो उनके ऊपर जैसे मुझे लगता है कि वो मेरे ऊपर किसी चीज़ का भरोसा ही नहीं करते कि मतलब मैं अगर कुछ ऐसा कार्य करूँ तो बिल्कुल वो ख़राब हो जाएगा। मैं चाहता हूँ कि मैं ऐसा क्या करूँ कि उनको भरोसा दिलाऊँ और वो बिल्कुल मेरी जो मित्रता उनके साथ है वो बिल्कुल वहाँ से मुझे आके ना गले लगाए और बोले कि नहीं, "चल कोई दिक्कत नहीं, तेरे साथ गलती हो गई तो कोई दिक्कत नहीं। आइन्दा इस चीज़ का ख़्याल रखना।" मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ ऐसे अपने जो भरोसे को है बिल्कुल बनाए रखना चाहता हूँ। और मैं ऐसा क्या कार्य करूँ जिससे मैं अपने मित्र का जो है बिल्कुल उसका भरोसा बनाए रख जी।
जी। जी। जी जी, मैं समझ पा रहा हूँ। अ, जैसा आपने कहा कि अ, जैसा आप ऑफिस भी जाते हैं और आप कोई काम भी करने का प्रयास करते हैं आप कोशिश करते हैं चीज़ों के बारे में उनसे सलाह-मशवरा कर लें। तो क्या आपने कभी ऐसा प्रयास किया है कि जो गलती के कारण हुई जिससे उनका नुकसान हुआ या व्यवसाय में घाटा हुआ तो उससे ठीक करने की? या उसके बजाय कोई दूसरे तरह के मुनाफ़े को लाने की आपने ऐसी कोई कोशिशें की हैं तो इस बारे में बताएँ थोड़ा।
जी, बिल्कुल। मैं आपको समझाता हूँ कि मुझे इ जो व्यवसाय हम करते हैं इकट्ठे, तो इसके बारे में मुझे बिल्कुल ही कम जो है ना जानकारी है। तो मैं जितना भी कोशिश करता हूँ वो सारा खराब हो जाएगा। अगर मैं चाहूँगा ना अपने, अपने तरीके से काम को ठीक करने की कोशिश करूँगा लेकिन मुझे पता है कि वो बिल्कुल खराब हो जाएगा। ऐसे में वो जो है बिल्कुल जानकार आदमी है उस कार्य के बारे में जो हम अभी जो व्यवसाय चला रहे हैं उसके बारे में वो जानकार है। तो मैं चाहता हूँ कि वो मुझे बताए तो मैं ठीक करके उसका जो भरोसा है वापस जोड़ूँगा मैं उसको जो टूटा हुआ भरोसा मैं उसके ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत करके उसको बताऊँ कि देखो मैंने कर दिखाया है। मैंने आपका जो नुकसान हो गया था जिसकी वजह से नुकसान हो गया। मैं मुनाफा जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ और अपनी बिल्कुल अ, कहते हैं 100 पर्सेंट मेहनत मेहनत करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो वैसे मैं वो मुझे मौका नहीं मिल रहा है क्योंकि मुझे वो बताता कि कौन से कार्य करने की ज़रूरत है अभी जो अपने व्यवसाय में क्या कैसे हम मुन मुनाफ़े में वापस आ जाएँगे वो बताता नहीं है। मतलब बिल्कुल आप यूँ मान के चलिए कि वो बिल्कुल ख़फ़ा है बिल्कुल रूठा हुआ है बिल्कुल नाराज़ है, बात ही नहीं करना चाहता। ये भी नहीं कि मतलब मुझसे वो रिश्ता काट रहा है, नहीं। बिल्कुल वो नाराज़गी जता रहा है और कुछ नहीं है। उसके लिए मैं चाहता हूँ कि मैं उसको सीधे से सीधे सामने-सामने जाके मैं माफी माँगूँ या कुछ और करूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कैसे इस बात को ना इस अपने जो भरोसे को जो मैंने तोड़ दिया है उसको वापस कैसे जोड़ूँ? ये चीज़ मुझे जानना है।
अच्छा, हाँ। जी। जी। जी, जी। पहले तो मैं वाक़ई मैं आपकी तारीफ़ करना चाहूँगा कि आपको आपकी ग़लती का भी एहसास है और आप कहीं न कहीं इसे सुधारना भी चाहते हैं और मैं समझ सकता हूँ कि आप अपने दोस्त से कितना लगाव रखते हैं, कि आप नहीं चाहते कि आपका ये रिश्ता टूटे और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि इस संदर्भ में आपकी सहायता कर सकूँ। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि जब आप किसी इंसान को बहुत धक्का पहुँचे तो उसे थोड़ा वक़्त लगता है सामान्य होने में, मुझे लगता है कुछ ऐसा ही आपके दोस्त के साथ भी है। लेकिन साथ ही ज़रूरी है कि आप भी अपनी कोशिशें ना छोड़ें हाँ, उन्हें थोड़ा वक़्त ज़रूर दें, इ इसीलिए आप उनके साथ थोड़ा धैर्य बनाए रखें और साथ-साथ धैर्य के साथ ही आप अपनी कोशिशों को ज जारी रखें। जैसा मैंने आपसे पूछा कि आपने उनसे माफ़ी माँगी क्योंकि आप कहीं न कहीं बहुत ग्लानि से भरे हुए हैं लेकिन आप अपने अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पा रहे शब्दों में, जो मैं समझ सकता हूँ ऐसी स्थितियाँ बन सकती हैं, ख़ासकर दोस्तों में तो बहुत बार ऐसा हो जाता है। तो मैं फिर भी कहूँगा कि आप ज़रूर कोशिश करें कि उससे इस वाले उस मामले में खुलकर बातें करें। कि मुमकिन है कि वो आपको 2-4 बातें सुनाएँगी क्योंकि उनके अंदर भी चीज़ें भरी हुई है। लेकिन यही अगर वो एक बार निकल जाए वो चीज़ें, जो उनके दिल में भरा हुआ है तो कहीं न कहीं स्थितियों कि अ, जो स्थितियाँ है वो सामान्य होने की जो गुंजाइश है वो काफ़ी बढ़ जाएगी। तो आप उनसे खुलकर इस बारे में बात करें, जो आप जैसा महसूस कर रहे हैं जिस तरह की ग्लानि महसूस कर रहे हैं आप उस बारे में उन्हें बताएँ और बिल्कुल माफ़ी माँगने से कोई छोटा नहीं होता और आप भी इस बात को बख़ूबी जानते हैं तो बिल्कुल आप उनसे ज़रूर माफ़ी माँगे। अगर स्थितियाँ ऐसी बन रही है कि आप उनसे नहीं कह पा रहे हैं या वो आपका मौक़ा ही नहीं दे रहे हैं, तब या, या कोई आपसे के एक पत्र पर लिख कर भी उन तक पहुँचा सकते हैं क्योंकि कई बार हम शब्द सामने से वो चीज़ कहने में इतना हिचक रहे होते हैं कि अ, हमें पत्र लिखने लिखना या सोशल मीडिया पे कोई मैसेज देना ये ज़्यादा आसान लगता है। तो अगर पहला विकल्प आप के लिए काम नहीं कर सक करता है तो आप दूसरे विकल्प को की भी कोशिश कर सकते हैं, लेकिन माफ़ी सिर्फ शब्दों में नहीं होनी चाहिए। अगर आपको भरोसा जीतना है तो आपके कार्यों में भी नज़र आना चाहिए। जैसा आपने कहा कि आप इस काम को लेकर बहुत पारंगत नहीं है, ये ठीक बात है कि आपको पता है कि आपकी क्या कमज़ोरियाँ है, क्या और आपकी क्या ताक़तें हैं। तो मुझे लगता है कुछ चीज़ें ऐसी ज़रूर होंगी जो उस व्यापार से संबंधित जो भले उसके कोर मूल्य से मेल ना खाती हो लेकिन जैसे मान लीजिए मार्केटिंग हो या फिर नेटवर्किंग हो या आप कह सकते हैं, जो दूसरे काम होते हैं अकाउंट्स वग़ैरह जिसमें आपकी पकड़ अच्छी होगी, जिसमें आप अच्छा काम कर सकते हैं तो आप वहाँ से शुरुआत करें और वहाँ पर अपनी क्षमताओं को दिखाएँ। धीरे-धीरे जब आप यहाँ से अपनी क्षमताओं को दिखाएँगे तो कहीं न कहीं भरोसा आप पर वो बनने लगेगा और <smacks lips> उसके बाद आप ज़रूर जाँच करें कि आखिर आपसे क्या ग़लती हुई थी और उस ग़लती को सुधारने के आप उपाय ज़रूर करें। अगर आप उस चीज़ को बदल नहीं सकते तो कम से कम इतनी कोशिश ज़रूर करें कि अगर कोई किसी कौशल की कमी थी तो आप उस कौशल को सीखने का प्रयास करें। अगर <tsk> कोई और दिक्कत जो आपको लगता है हो सकता है आपने आपकी लापरवाही थी तो उस चीज़ को आगे से ज़रूर सुधार करें। और जब इस तरह से आप अपना योगदान देंगे तो कहीं न कहीं आपके मित्र इस चीज़ को ज़रूर एक दिन समझेंगे और आपको भरोसा वापस लौट आएगा। आपके पिताजी के बारे में भी आप कुछ बता रहे थे, उनकी स्थिति में भी मैं यही आपको सलाह दूँगा कि आप उनसे उनके साथ थोड़ा ज़्यादा वक़्त बिताएँ। उन्हें भी अपनी बातें कहने दे, आप भी अपनी भावनाओं को साझा करें और कभी-कभी उनके लिए अगर आप कुछ ऐसे उपहार ले जाएँ जिनका जिनसे उनका विश उन उनके दिल को ख़ुशी पहुँचे तो कहीं न कहीं आपके रिश्ता भी मज़बूत होगा और वो आपसे खुलकर बात कर पाएँगे और समय के साथ वो भरोसा भी ज़रूर लौटेगा, तो मेरी तो यही सलाह है आप जी।
जी। जी, जी। हुँ। हुँ। उ, जी। जी। जी। जी। जी। बिल्कुल ही अच्छी सलाह आपने दी जहाँ मेरा जो अभी तक ध्यान नहीं गया कि मुझे जो अपने मित्र के साथ और मेरे जो अपने पिता के साथ कैसे मुझे आगे जाना है। उनके साथ जो है बिल्कुल टूटा हुआ भरोसा कैसे जोड़ूँ उसके लिए मुझे आपने बहुत ही अच्छे उपाय दिए मैं आपका बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ धन्य
धन्यवाद।